آه، وحت وحتّى كان في قريّب مني بنك وكده، فالمشكلة بقى إن أنا لمّا جيت نقلت لبيت جديد آآ في في مكان تاني، للأسف الشديد ما كنتش حاطط الحاجات ديّة من أولوياتي، يعني أنا كنت إيه آآ هُم كانوا في البيت كانوا مشجّعينني يلّا ننقل، يلّا ننقل، يلّا ننقل، فالموضوع أنا خدته استعجال وغير كده برضه، الموضوع ال العامل المادّي برضه فرَق شوية، يعني أنا المكان اللي أنا فيه دوّة
إمم. إمم، إمم. أيوه، أنا، هو بالضبط، يعني أنت ما عملتش حسابك لكلّ المشاكل اللي أنت ممكن تواجهك في المكان الجديد، ما قدّرتش قيمة الفُرَص اللي أنت أ أو ال أو الحاجات اللي هي في إيديك.
آه وخ و و وبرض وبرضه في حاجة برضه خارجة عن إرادتي، اللي هو موضوع العامل المادي يعني آآ، ال آآ المكان اللي أنا فيه كان سعره رخيص، لإن هو كانت في حتّة يعتبر مقطوعة يعني، ما فيهاش خدمات أوي، فأنا الحقيقة أنا على قدّي، يعني ماديًا على قدّي يعني على قد حالي يعني
إمم، إمم. إمم، إمم. فهمتك أيوه، فهمتك.
فرُحت المكان دوّة يعني بس
طيب إيه المشاكل بقى اللي واجهتك في المكان الجديد؟
هاقول لك، أول مشكلة قابلتني وهي الشغل، آآ الشركة اللي أنا كنت شغّال فيها، كانت بعيدة أوي عن المكان اللي أنا فيه، آآ دي نقطة، النقطة التانية ال آآ ال ال ال المرافق بقى يعني مثلًا لو عيّل تعب والّا حاجة، عشان خاطر أروح مثلًا لمستشفى قريبة أو صيدلية قريبة، كنت محتاج برضه أمشي حبّة حلوين.
إمم. إمم. عندك حق، معنى كده إن أنت أساسًا آآ المَرَافِق دي، أو الحاجات المتداولة اللي أنت ممكن تحتاجها مستشفى، صيدلية سوبر ماركت، الحاجات دي كانت من أهم أولوياتك، لكن وأنت رايح تبدّل المكان الجديد، آآ ما ما خدتش بالك من إن الحاجات دي لها أولوية أوي، وبدأت تتعب وتلاحظ على الموضوع ده بمجرّد ما واجهت مشاكل، ممتاز جدًا، فهمتك.
آه، آه، لإن للأسف الشديد زي ما باقول لك، <clears throat> أنا ما كنتش يعني مهتم أوي بالحاجات ديّة، والموضوع فعلًا كان جاي استعجال وكده، والبيت بقى أنت عارف الزن بقى لمّا يقعدوا يزنوا على دماغك بي يعني بيقول لك آه، يعني الزن على الودان أمَر من السِحر، فأنا كنت عايز أخلص، وفي نفْس الوقت مش فاضي، فهو الموضوع كده جه كلّه إيه، صربعة، في صربعة، في استعجال في كلّه يعني، وغير كده برضه الحا الحاجة برضه ال اللي عملت لي ندم أكتر إن أنا بِعت البيت القديم، عشان خاطر زي ما قلت لك، أنا يعني
إمم، إمم. <chuckles> أيوه، أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. أيو، أيوه، أيوه. عايز أقول لك كان قرار صعب جدًا ومحتاج دراسة قوية، أنا مستغرب إن أنت يعني آآ ال الموضوع محتاج دراسة بالقوة دي و وأنت ما ح يعني ما الموضوع ما يم <tsk> حسّيت بإيه بمجرّد ما بدأت تكتشف إن كلّ اللي فات ده غلط، أو كلّ اللي فات ده كان غلط والمفروض ما كانش يحصل كده؟

حقيقي، حقيقي يعني نفسيًا مش عايز أقول لك والله نفسيًا كنت مُحطّم جدًا لإن أنا تس كل أمّا آجي أفتكر البيت القديم وإزاي أنا بِعتُه؟ ومش عارف أنا كنت متبنّج والّا كون فيّا إيه. بس والله بجد س
<chuckles> عايز أقول لك دي دي بتبقى حاجة مكتوبة كده، كده يعني. دي حاجة بتبقى مكتوبة كده، كده إن أنت تاخد تسو تتعلّم، بس مش مشكلة أنا عايزك تقول لي تح بدأت تتحل الموضوع ده إزاي؟ يعني بقى أو ما أو ما بقى أو بدأت تستسلم الموضوع إزاي وكده؟
والله وبدأت أستستلم إنّه بقى لمّا لقيت إنه هو أمر واقع. يعني يعني قُلت أعمل إيه! يعني أنا أنا مش عايز أقول لك إن أنا قعدت حبّة مُحبّط كده وحاطط إيدي على خدِّي ومتضايق، طب و و وبعدين، طب ومش عارف إيه، طب أنا إيه اللي خلّاني أعمل في نفسي كده، طب هو يعني المكان القديم كان كان كان زعل في إيه والّا إيه ال إيه اللي أنا عملته في نفسي ده! مش عايز أقول لك إن أنا من تحت رأس الموضوع دوّة يعني كنت باعمل مشاكل كتير في البيت يعني مع المدام والأولاد لإن هم
أيوه. لإن أنت حسّيت إن إن هم السبب أو إن اللي هم يعني كانوا سبب في إن الموضوع ده يحصل أيوه.
أهأ يعني هم كانوا س كانوا سبب الشورة السودة اللي أنا حطّيت نفسي فيها دي حقيقة يعني.
<chuckles> أيوه. طيب آه.
فكنت في مشاكل على طول. بس قُلت بقى لنفسي إيه، طب وبعدين يعني آخرتها إيه؟ طب ما أنت هتّنّيك تقعد تندِّم في نفسك كده كتير؟ يا عمّي ال ال أ يا يا عمّي ربنا اللي رزقك إن أنت تعمل
إمم. اللي حصل، حصل. يعني بدأت بدأت تستسلم للّي حصل وبدأت تشوف في حلول بديلة أو بدأت تتأقلم مع الوضع، يعني علشان ما ت ما تقعدش طول حياتك متضايق ومتنكِّد من الموضوع ده يعني طبعًا وتعمل مشاكل في البيت يعني والموضوع م بسيط إن شاء الله. أنا عايز أعرف أنت أنت بدأت تفوق أو بدأت تتأقلم مع الوضع، إيه أول حاجة عملتها أو عملت كده إزاي واحدة، واحدة؟
آه.

آه. وغير كده برضه هاقول لك على حاجة، يعني هو هي على فكرة كانت من الناس اللي هي ترفض إن حد ييجي جنب الدهب بتاعها تقول لي: "إلّا الدهب، إلّا الد" قُلت لها بقى: "بُصّي بقى." يعني حطّيتها في حانة في خانة اليَك. أصل هي داقت، هي داقت من الموضوع وشافت فعلًا إن الموضوع يعني آآ هي حسِّت بيه، حا لإن آه. لإن هي تعبت في يوم، تعبت في يوم بالليل متأخّر وما كنتش عارف أودّيها فين و وكا وكانت ليلة صعبة أوي. فهي ضاقت، فهي نفسها آآ يعني قالت قالت: "روحوا له يا أو يعني اتصرّف." قُلت لها: "مش م م مش مش كلامِك، مش قعدتِ تزنّي على دماغي البسي بقى البسي ما أنا مش هالبس لوحدي." <laughs> المهم إيه
آه، أه. <chuckles> إمم، إمم، إمم. الموضوع مُتعب عليها وإن ده قر كان غلط من ال ألف سلامة آه. إمم. آه.
آه. ال المهم إيه بقى فحاولت وكده وهي باعت الدهب وأنا برضه إيه، حاولت إن أنا أعمل حبّة فلوس على فلوس استلفتهم يعني من أهلي وكده، ورُحت للراج
بدأت تحِل الموضوع ت ترجّع البيت إمم.
آه. في خلال شهرين كنت مرجّع البيت. بس بقى بس بقى في حاجة، البيت القديم اللي أنا فيه سِبته. يعني أنا كده بقى عندي بيتين اتنين.
ما شاء الله. إمم.
مش عايز اقول لك إن بعدها ب بحوالي 3 شهور أو 4 شهور آه. لقيت في حد أب جاي لي يعني كنت عارض البيت التاني بقى للبيع بقى اللي هو البيت اللي هو يعني وِش الشوم عليّا دوّة.
إمم، إمم. آه.
جالي فيه مبلغ كويس بِعته واشتريت بقى حتّة بقى في مكان تاني في في في في مدينة تانية، بس بقى حتّة بقى
يعني خلاص بدأت تستثمر في الموضوع وبدأت تنقل لمكان جديد ترتِّب أفكارك وديمًا أنت كويس جدًا الحقيقة آه.
آه. وعلى فكرة كسبت منّه فلوس حلوة أوي. آه، كسبت منّه كسبت منّه فلوس حلوة أوي. اشتريت حتّة تانية بقى في في في مكان جديد بس على دراسة بقى. يعني المرّة دي بقى تكتيكت كده وفنّنت إن أنا أنشِّن على حتّة زي ما قال الكتاب. وأنا كده، كده أصلًا كنت كسبان فلوس من الشقّة القديمة وكان معايا فلوس من الشقّة اللي قبل كده يعني، يعني كان معايا خميرة حلوة يعني من الآخر.
أيوه ط أيوه.